À, bạn ơi! Thì dạo gần đây á mình cũng mới, ờ, làm công việc này nè, là mình phải làm giờ hành chính mà, kiểu, cũng làm từ sớm nha bạn, là tầm mình nhớ là 7:15 là phải có mặt tại cái bàn làm việc rồi nha. Ừ, rồi bốn giờ bốn mươi lăm mới được về. Rồi bạn nghĩ đi, rồi đi làm, rồi cũng đi xa nữa, rồi về nhà cũng phải mất nửa tiếng hơn là cái là mình thấy là khoảng năm giờ mấy, 6:00 đi mới là bắt đầu tới nhà, rồi ăn uống này kia xong nó cũng mệt á bạn, cái muốn nằm lười hay là đâu có muốn tập thể dục đâu. Đó, lâu lâu thì nhớ ra cái cũng ráng, a, đứng dậy nhảy dây mấy chục cái xong cái nằm ngủ luôn bạn, ừ, hoặc là lướt điện thoại nè, nó, nên là cuối cùng là nó hổng có đều đặn tí nào luôn. Nên là bây giờ mình cũng muốn bắt đầu cái thói quen tập thể dục á bạn, mà đều đặn mỗi ngày luôn nè, cũng hơi khó với mình á, hông biết bạn có cách nào giúp cho mình hông ta?
Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ồ. Ừm, mình thấy, a, hồi nãy bạn có nói là cái, a, thời gian mà bạn bắt đầu đi làm là 7:15 là bạn phải ngồi ở bàn làm việc rồi á hả? Trời ơi, sớm dữ luôn ấy! Ờ, ờ. Ừm.
À. Đúng rồi, chính xác luôn, mình phải đi sớm. Ừ, đúng rồi bạn, nên là tập thể dục buổi sáng nói với mình là bất khả thi luôn bạn. Ờ, đúng rồi đó, ngủ hổng đủ nữa, nên là mình, ờ, dời xuống buổi tối mình cảm thấy cũng hổng đủ năng lượng á bạn, tại nhiều khi cũng tăng ca nè. Ừ. Đúng rồi. Chính xác, mà ngủ trễ nữa, đâu có đủ năng lượng đâu, buồn ngủ lắm bạn ơi. Đó, rồi tối về cũng muốn, a, nghỉ ngơi thôi đâu có muốn tập tành gì nữa, rất là mệt bạn.
Ờ, chứ bất khả thi rồi. Ờ. Ừm. Ừm, do phải thức sớm quá, đúng hông? Bữa bữa sáng là thức sớm quá. Ừm. Ừm. Vậy á hả? Đúng rồi, tại vì cái việc mà tập thể dục như bạn, giờ giấc như bạn thì hổng phải ai cũng có đủ động lực để mà duy trì đâu, thức sớm quá luôn, thức sớm quá xong rồi về về xong rồi về ăn uống các thứ, ờ, rồi lại lăn ra nằm, thì, kiểu, đó thì cũng, ơ, rất là khó có duy trì động lực luôn á, nhưng mà bạn cũng hổng đừng mình lo lắng quá làm cái gì, tại vì, ờ, một cái thói quen nào á người ta cũng cần một cái thời gian từ từ nó mới có thể duy trì và nó hình thành một cái thói quen mà, kiểu đúng rồi, thì, ừm, bạn cho mình hỏi thêm xíu á là hổng biết á là cái mục tiêu chính mà bạn đang muốn á để mà khi mà bạn tiến hành bài tập thể dục như vậy á là b ưm, bạn duy trì, ờ, như vậy mục tiêu chính của bạn là gì?
Thiệt. <chuckles> Bởi vậy. <chuckles> Ừ, ừ, đúng rồi. Ủa sao à? Ờ, vậy đó hả? Ừ, ừ.

Rồi, mục tiêu chính của mình hả, là mình chỉ muốn là mình vận động, giãn gân, giãn cốt đó bạn. Tại vì mình làm văn phòng á bạn, mình ngồi cả ngày rồi, rất là đau lưng, rồi đau cổ vai gáy này bạn. Rồi mình sợ là mình hổng tập á, cái vài bữa nó bị cứng cơ đó bạn, ồ, rồi nó đau, rồi nó nhức nè hén, là cũng bị rồi, là cũng tởn lắm rồi. Đó, nên là mình cũng muốn là ráng duy trì cho nó, kiểu, cũng có vận động này bạn. Ờ, kiểu, nhiều khi cũng đỡ tích mỡ nữa đó bạn, chứ nhiều khi ngồi cả ngày rồi cũng tích mỡ bụng.
Ừm. Ừm. Ừm. Vậy ha. Ờ. Ừm, vậy là, kiểu, như là thứ nhất là mình cũng muốn là được, ờ, khỏe khỏe mạnh, đúng hông? Giãn gân, giãn cốt để mà tránh mấy cái bệnh bệnh lý văn phòng mà dân văn phòng hay mắc phải nè. Đấy, rồi cũng, ơ, muốn là cải thiện vóc dáng nữa, đúng hông? Sợ mỡ bụng gì? À, hiểu, ừ. Đúng rồi, cái này cái này là tâm tâm lý chung của mấy bạn nữ luôn, làm văn phòng lâu thì ai cũng vậy mà. Đó, vậy thì hổng biết á là bình thường là hồi nãy bạn có chia sẻ là buổi tối á là bạn cũng có rảnh nhưng mà do là, kiểu, như là, à, ăn uống xong mệt quá, nằm lướt điện thoại nên là thành ra bị bị lười, đúng hông? Bị làm biếng, ờ, ờ. Ừ, năm giờ mấy 6:00, năm mấy 6:00 là về tới nhà rồi hả? Đúng hông?
Đúng, đúng. Chính xác. Đúng rồi bạn, đúng rồi, cái này là ai cũng sợ, đúng hông? Nhất là con gái nữa. Ờ. Thì bởi. Bởi vậy. Có rãnh, đúng rồi. Bị mệt, đúng rồi, bị làm biếng á bạn. Ờ, đúng, đúng, chính xác. Đúng rồi bạn, rồi mình cũng nấu ăn sơ sơ nè. Rồi mình ăn xong mình dọn dẹp này kia, rồi tắm rửa đó bạn, chắc cũng phải đâu đó 7:00-7:30 đó là mới cũng rảnh rang đó.
Ừm.

Thường á bạn là 1 tháng sẽ có 1 cái sự kiện mà nó mình phải khiến cho mình tăng ca, rồi mình phải đi sớm như vậy vào ngày hôm sau đó bạn, là thường là 1 tháng 1 lần nha, ờ, còn những cái bữa tăng ca lai rai á thì cũng thỉnh thoảng 2-3 lần gì 1 tháng đó bạn.
À, tức là thỉnh thoảng thôi, đúng hông? Cao nhất là tầm 2-3 lần 1 tháng thôi chứ hổng phải là nhiều chứ gì? Ờ, ô kê, mình hiểu. Ừm, vậy thì, ờ, hổng biết á là bạn bạn, kiểu như là, bạn thích đi tập thể dục á, b tập thể dục nhưng mà bạn thích đi một mình hay là bạn đi với bạn bè hoặc là bạn cứ tập online hay sao?
Đúng. Chính xác. Đúng rồi, cũng có quay. À. Rồi, nói chung là những cái hình thức đó là mình đều thử hết rồi đó bạn, thì mình thấy cái việc mà tập chung với bạn bè á chắc là mình dễ duy trì nhất rồi đó nha. Tại vì mình thích cái việc nói chuyện á bạn, ờ, mình vừa chơi mình vừa nói chuyện tâm sự nè, rồi nhất là những cái kèo mà tập xong đi ăn á bạn, à, mình thích khúc này nhất nè ừ, nên là mình thấy là đi chung với bạn bè có động lực hơn nha.
Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ờ, rồi mỗi lần đi chung với bạn bè tập xong đi ăn vậy thì có cảm thấy là, ờ, vừa tập xong, ơ, tiêu hao được mớ năng lượng xong ăn vô bù lại mớ năng lượng rồi có thấy nó <chuckles> nó, kiểu, như nó cũng như không hông? Có vậy phải không? Ờ, thú vị ấy chứ.
Ừ, ừ. <laughs> Ừ. Vô nghĩa hả? <laughs> Có chứ bạn, lâu lâu cũng thấy có chứ, cũng buồn chứ, kiểu, ừ, cũng nói nó là, ừ, sau lần sau đừng có đi vậy nữa, cũng lựa món nào lành mạnh xíu ăn, chứ đừng ăn vặt này kia, trà sữa cũng như không, đúng hông? Đó, kiểu như, tụi mình cũng ráng đi, ờ, lần sau thì cũng hạn chế mấy cái món có đường nè, rồi, kiểu, có chất béo này kia đó bạn, ờ, đó, nhưng mà, kiểu, mình ăn mấy món cũng lành mạnh hơn, ví dụ như bún bò nè, phở nè, đó, ít ra nó cũng có dinh dưỡng đi hen.
Đúng rồi. Ừm, ừm.